Ya, şimdi şöyle, eee, şu konuda anlayabildiğim bir durum var. Eee, böyle, film izleyicisi çok saldırgan değildir. Filmini izler, eee, beğendiyse beğendiğini belirtir ve biter. Ama maalesef kitap okuyucusunda durum böyle değil. Çünkü kitap okuyucusu o kitabın yazarına ulaşabiliyorsa, yani, en ufak ayrıntısına kadar onu darlıyor. Mesela J. K. Rowling, biraz önce bahsettiğin yazar, eee, Twitter üzerinden aylarca, yıllarca hatta hâlâ muhtemelen, eee, işte, "Bu niye böyleydi? Bunu niye böyle yaptın? Şu niye şöyleydi, hani, bu böyle olmuş mu? Bu bu ne şimdi?" falan, hani, bu sürekli bu tarz tepkiler alıyor. Ama işin yönetmen, ııı, pardon, yazar tarafında da kesinlikle bahsettiğim gibi sonradan bir şeylerin eklenmesini, işte, ııı, "Şu aslında şöyleydi, onu şu yüzden yaptı." gibi, hani, sanki kendi bir çıkarım oluşturuyormuşcasına yapmasını yanlış buluyorum. Çünkü, ııı Evet.
Hı hı. Evet. Evet. Hıı, nasıl bir fark var arada? Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çünkü aslında gerçek dünya değil ve, hani, oradaki zaten birçok bilinmeyen şey aslında zaten bilinmeyen olarak kalması gerekiyor. Çünkü o zaten bir gerçek dünya olma iddiasında değil. Yani kurguyla gerçek hayat arasındaki fark da bu. Tabii ki her şeyi bilemeyeceğiz. Yani, emm, hiçbir zaman oradaki, işte, James Potter'la Lily Potter gerçekten mutlu bir çift miydi, bunu bilemeyeceğiz ve bilinmesine de gerek yok belki aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Imm, evet. Ya, bunu mesela aslında kit kitabı ok okuyunca biraz daha iyi biliyorsun. Bahsettiğim konu tam da buydu. Aaa, filmi izlerken belki soru işareti kalabiliyor bazı şeyler. Ya, mesela Snape ve işte, bahsettiğin için söylüyorum, hani, Snape ve Lily'nin ilişkisi. Mesela aslında hiçbir şey göstermiyor filmde. Hani, belli ki bir geçmiş var dedirtiyor sana sadece, hani
Evet, bigra birazcık bahsediliyor ama Hı hı. Hı hı. Evet, evet, filmde çok az. Sadece evet, sadece bir aşk durumu olduğu belirtiliyor filmlerde. Ama, hani, o derinlik yok tabii ki fi şeyde, filmde. Ya, evet, birçok şey aslında orada havada kalıyor doğal olarak. Çünkü Ama, hani, birazcık da bu yönetmenin veya, işte, senaristlerin, ııı, sorumluluğuna da geçiyor. Çünkü neyi seçip neyi seçmemek birazcık onların, eee, elindedir diye düşünüyorum ama, ya, mesela dediğin o, ııı, bahsettiğin Snape'le Lily´nin şeyi, aslında bayağı bir, eee, hikâyenin anlamını değiştirebilecek boyutta bir, eee, şeydi. Belki de öncelenmeliydi aslın
Aynen, işte ba bahsettiğim buydu. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Yani, sadece bu konuda bik belki ayrı bir film yapabilirlerdi bir de. Yani, hani, aslında.
Evet. Hani, hayranların da aslında çok eleştirdiği bir noktaydı bu. Hani, bunun bu kadar gösterilmemesi ama aslında, eee, çok, hikâyenin çok merkezine bir yere evrilmesi aslında, kitap özelinde.
Hıı. M Evet. Hı hı.
Yani, peki seni, böyle, hımm, kita eee, filmde gördüğünde hayal kırıklığına uğratan bir insan var mıydı? Yani insan dediğim: Bir karakter var mıydı? Belki filmde, <clears throat> kitapta okuyunca çok sevdiğin ama filmde çok kötü yansıtıldığını düşündüğün?